そうですね、ま、あの、ね、あの、それをこう、仕事にしてる人っていうのは、特にいないんですけれども、ま、でも人にちょっとこれ見てくれない？って、時間があればちょっとこれ、あの、目通して欲しいって言うことはありですよね。ま、なんかうん、あの、これお願いねって渡すと多分、いや、私の仕事じゃないって言われると思うんですけど、ちょっと自信がないっていうか、こう大事なのでね。
はい。 あ。 うんうん。 はい。 はい。うん。 <chuckles> はい。 なるほど、そうですよね。ちょっと頼み方によっては、ちょっと重要な書類でしたら、言っていただけるっていう、く場合もありますよね。
うん。 そうですよね。なんかやっぱり私の中で、一抹の不安があるまま出すっていうのもうん、なんかこう、ね、嫌ですし、そこはやっぱりこう、ちょっとお願いみたいな感じで、こうダブルチェックうん、機能を果たしてくれる人を探すっていうのもありですよね。うんうん。
はい。 はい。 はい。 ほえすよね。はい、やぱい はい。 はい、すん同僚なり先輩なり、うん、すの職務内容がわかってる方に頼めれば、すこう、そのミスの可能性もだいぶ減りますよね。
うんうん、うん。 ええ。 そうですね。なんか、やっぱりそういうお願いって、私はしたことがあまりないというか、こう、たの頼まれることは結構あるんですけど
はい。 うん、うーん、ほえすね。 ああ、そうなんですね。
あのあの、ちょっとやってくんないとか、こうやっといてねって、ま、ま、当然ごとく回ってくるんですが、逆に、なんかこう、頼み上手いや、むしろ頼み下手っていうんですかね、こう、あんまり人に回し
はい、はい。 はい。 ああ。 はい。 頼まれ上手の頼み下手みたいな、はい。
うん、ですね。なんか、だから、私の中で意図的にもうお願いする、うん、ところをちょっとこう、意識してみると、ま、ね、うん。
うーん。 うーん、ま、それもね、一つの方向性ですよね。うん。
うん。ね、ま、なんかこう、いね、やったことがないんですけど、ほぼ、でもあえて、その、うん、人にお願いしてみる。そこで、ま、ミスがね、ま、あの、ここで大事なことはやっぱりこう、ミスをね、防ぐっていうことと、ぱり、こう、うん、ね、お願いされたものに対してちゃんとこう、自信を持って、あの、出すっていうところが一番大事なので、そうですね、ちょっと周りの、うーん、ちょっと人にお願いできそうな人を、まずちょっと、こう、物色してみるところからですかね？うん。
はい。 はい。 はい。 うーん、あっと、人間関係をね、うん、でもでも今までこのよこちらがちょっとお願いを聞いてきたので、そういった関係はある程度構築されているということなんですよね。
ええ、え。 あ、ま、そうですね、なんとなく、うん、あの、そこは絶対私の仕事じゃないとか、そういう感じでもないです。ま、ほんとにあんね、お互い
なのでうーん。 はい。 はい。よく協力し合えるような職場関係なね。